OK. Puis b moi, peut-être qu'il faut que je fasse un effort, quand il propose une soirée et que j'y aille, parce que c'est vrai que je je dis oui 1 fois sur 3, sur 4, parce qu'avec les enfants. Je pourrais peut-être aussi faire un effort à ce niveau-là, quoi.
Mmh. Eh bah, oui, oui, heu, tout à fait, c'est vrai que, bon, tu as des responsabilités. À la limite ce que tu peux faire, pour, heu, qu'ils n'aient pas la sensation que tu es en train de les éviter, un peu, parce que, c'est sûrement ce qui doit se passer. Et ils te bipent moins, parce que justement, toi, tu viens moins souvent et à la fin, vu que toi tu viens moins souvent, parce que tu sens que tu t tu es moins bipé, ils te bipent encore moins et bon, c'est un cycle sans fin. Et p et ce que tu pourrais faire, peut-être, à chaque fois quand ils t'invitent, heu, toi, heu, qu'est-ce que tu leur dis: «Ah non, désolé aujourd'hui, je peux pas»?
Dis-moi. Ouais. C'est ça. Bah, c'est ça, ouais, c'est que, bah, j'ai les enfants, j'ai, heu des fois, c'est compliqué, ma femme rentre tard du travail, heu, je peux pas faire autrement. Eux, ils vont ils proposent d'aller boire un coup à 19:00, moi, j'ai 40 minutes de voiture, heu, ensuite, ma femme est pas rentrée, si c'est pour arriver à 20:30, heu, au bar, boire un canon, puis repartir à 23:00. Moi, je veux bien faire l'effort, une fois, c'est vrai, hein, mais après, heu, je vais je vais pas trop boire non plus. Mais après, ouais, non, faut que je fasse, heu, je veux bien je je fais un effort de mon côté, puis bon, faut que je leur en parle aussi.
Mmh. Mouais. Ouais. Oui et aussi ce que tu pourrais faire, c'est à chaque fois, hem, qu'on te dit: «Oui, non, est-ce que tu veux venir boire un coup», comme ça et que toi tu ne peux pas, tu leur dis: «Ouais, non désolé, aujourd'hui je peux pas», mais après tu essaies de leur reprogrammer un peu l'affaire. Tu leur dis: «Ouais, OK, aujourd'hui je peux pas, mais est-ce que toi tu veux faire ça, un autre jour?» comme ça à la fin ouais, comme ça, ils ça leur donne des alternatives, ils n'auront pas la sensation, en fait, que tu ne veux juste pas traîner avec eux.
Oui. D'accord. Ouais, c'est p ah, c'est c'est une bonne idée. Non, c'est vrai, tu as raison. Il faut que je fasse un effort aussi, que je bouge un peu plus, ouais. D'accord. Bah, écoutez, je prends ben, écoute, heu, je prends bonne note, heu, de tout ce que tu as dit, heu, je vais leur en v leur en parler, je vais leur expliquer que je suis un peu embêté, à cause de ça. Je vais essy aussi essayer de me montrer plus flexible, en proposant d'autres dates, quand ils vont boire un canon. Ouais, je vais voir tout ça. Bah, je te remercie de m'avoir écouté, et de m'avoir suggéré ces idées, hein.
Super.